हेलो।
हेलो नमस्ते। आप कैसे हैं?
अ, नमस्ते मैम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
जी हाँ। हाँ, मैं भी नमस्ते। ठीक हूँ।
हाँ, तो आज का टॉपिक है हमारा, आपका बचपन का सबसे प्यारा खेल कौन-सा था, तो आप बताना चाहेंगे इसके बारे में कुछ?
जी हाँ। टॉपिक ह जी हाँ। अ, हाँ। जी हाँ। अ, व अ, मैं हूँ मैं बचपन में अ, जब मेरे नानी और दादी के घर जाती थी ना छुट्टियों में अ, जब हम मिल के सब लोग आँख मिछोली खेलते थे, ये आँख मिछोली का खेल बहुत पसंदीदा खेल है, जैसे कि हाइड एंड जी, हाइड एंड सीक सीख बोलते हैं या आँख मिछोली जी, अ, जी हाँ। ये ये खेल तो अ, मज़ेदार होता है अ, बचपन का खेल।
हुँ, हुँ। हुँ। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। ये तो ये तो मैम सबने खेला है। <chuckles> बिल्कुल और इसको खेलने का अँधेरे में मज़ा आता है।
जी हाँ, अँधेरे में भी मज़ा आता है और हम शाम में ही ऐसा ही खेलते थे सब, जब छुट्टियों के दिनों में जाते थे ना सब मिल-जुलके अ, सब मेरे ब मेरे आंटी के, सब के बच्चे लोग, सब एक ही मिल जाते थे जब बच्चे छुट्टी मनाने के टेंपो ये ये खेल बहुत मज़ेदार होता था।
हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। एक ये हाँ।